हुँ, जी। देखिए मैं बिल्कुल समझ चुका हूँ। अच्छा आप मुझे यह बताइए कि अ, जब आपको चिंता होती है फिर आ आपने चिंता को कम करने के लिए क्या-क्या उपाय आज़माए?
जी देखिए, जैसे अ, कभी भी मुझे इस प्रकार की चिंता होती है तो मैं अ, इस बारे में अ, मतलब जैसे ओवरथिंकिंग तो मेरा पहला रिएक्शन होता है कि मेरा दिमाग अपने आप से ओवरथिंकिंग करने लगता है। लेकिन अ, कितनी बार ऐसा होता है कि मैं उस चीज़ को जब समझ जाती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, मुझे इस चीज़ को ओवरथिंक नहीं करना है, तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना अ, तब मैं फ़ोन चलाती हूँ या मैं कुछ सीरीज़ देखने लगती हूँ कि मेरा दिमाग उस चीज़ से भटक जाए और मैं ज़्यादा ना उस बारे में सोचूँ ना, नहीं तो मुझे पता है कि ये मेरा दिन, रात, सुबह, शाम मैं बस इसी बारे में सोचती रहूँगी और मेरा और भी ज़्यादा समय इस चीज़ में अ, खराब होगा। तो मैं इसलिए कहीं न कहीं अपना दिमाग डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी-कभी मैं बाहर भी घूमने चली जाती हूँ वॉक करने, बस कि बस आस-पास का माहौल देखकर आ जाती हूँ वापस, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं करती हूँ अ, अपने रिएक्शन में।
जी, देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी अ, अच्छी चीजें आप करती हैं। अच्छा आप मुझे यह बताइए कि अ जैसे आपको स्ट्रेस होता है, तो क्या आप उसको इग्नोर करती हैं या फिर मतलब उम, मान लीजिए कोई अ, चीज़ आपको तनाव दे रही है तो क्या आप उसके बारे में निरंतर सोचती रहती हैं या फिर इग्नोर करके आगे बढ़ती हैं?
जी, मैं उस बारे में कहीं न कहीं अ, काफ़ी ज़्यादा ना वो मेरा क्योंकि एक अपने आप से अंदर से ही रिएक्शन ऐसा है मेरा कि मैं उस बारे में ओवरथिंक ही करती हूँ, मेरी मेरे दिमाग की सोच ही इस तरह से है कि मैं चाहकर भी अगर मैं यह सोचूँ कि मैं मुझे उस बारे में ओवरथिंक नहीं करना है, जब तक मैं यह चीज़ अपने अंदर ढाल नहीं लेती ना, एक बार मैं यह सोच नहीं लेती कि ठीक है, मुझे इस बारे में शायद ओवरथिंक बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है इस बारे में, तो तब जाकर मैं शायद इस चीज़ पर कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अ, कॉन्ससियसली इस बारे में नहीं सोचती हूँ तो अ, मतलब के अपने आप से ही ऑटोमेटिकली मैं यही चीज़ दिमाग में आती है कि हाँ, मुझे ओवरथिंक ह करना है इस बारे में। इस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मुझे लेट रिप्लाई क्यों किया या इसने मुझे कहीं ब्लॉक तो नहीं कर दिया, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में अपने आप से आती हैं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कर पाती हूँ, उस चीज़ पे मेरा कंट्रोल लगभग ना के बराबर है।
हुँ, जी।